Eee, benim kitap, eee, işte, bir, eee, öykü kitabında iş eee, öykülerimin yayınlandığını duyunca, ben ne zaman onlara gitsem, işte, kâğıt, kalem alıp yanıma gelip oturup bir şeyler yazıyormuş gibi falan yapıyor. Daha 6 yaşında. Ben de anlayamadım baş arkadaşıma yani, hani, "Iıı, Alex bir şey yapmak istiyor, ben anlayamadım." falan dedim.
Hı hı. <chuckles> Evet. Evet. A! <chuckles> Evet. Evet. Hımm.
Eee, işte diyor: "Si sen kitap çıkardın ya. Ben söylemiştim, ondan etkilendiğini düşünüyorum. Sana kendini göstermeye çalışıyor. Hani, bir şeyler yazıyor." İşte, geliyor, harfler yazıyor, yanıma geliyor, falan. Belki de gelecekte ona ilham oldum, kim bilebilir? Yani içindeki böyle bir şeye bir katkı sağlamış olabilirim. Zaman gösterecek ama söylediğine bu yönüyle katılıyorum. Çevremiz yor olabilir. Bence de hobisi olmayan insan yoktur ya.
Ya evet. O! Ne güzel, ne güzel. E, yani T tabii ki. E, tabii ki bu No Yani. Ya, bu hayatta hepimiz zaten bir şeyleri yaparken birilerinden özenmiyor muyuz aslında? Birilerin birilerinden görerek onu böyle rol model olarak da kendimize görüp o oradan esinlenmiyor muyuz? Mesela spor yapanlar için ayrı; müzik dinleyenler, şarkı söyleyenler, kitap yazanlar, yemek yapanlar... Yani, eee, sohbet ederken bile biliyor musun aslında, sohbet ederken bile insanlar mesela vurguyu daha derin, daha anlaşılır kılmak için bile bazı insanlardan esinleniyor aslında, biliyor musun? Onun gibi konuşmaya, onun gibi Tabii ki. Onun gibi davranmaya, onun gibi yürümeye, onun gibi giyinmeye Aynen öyle. Eee, yani Evet.
Aynen, özeniyor. Aynen. Aynen. Hepsi farklı. Hı hı. Et etkilenme. Tabii ki, tabii ki. Hepimiz. Rol modellerimiz var. Onu kastediyorsun. Ben şimdi, eee, başka bir yere, eee, de değinmek istiyorum. Yeni hobiler edinmek isteyenler de vardır aramızda diye düşünüyorum. Bizi belki dinleyenler de olabilir. <chuckles> Bilmiyorum. Onlara çok kısa tavsiyelerini alayım, sonra zaten sana veda edeceğim.
Tabii ki. Buyur. Hımm. Evet. Evet. Yani Eee, ya, aslında ben bunu, ııı, biraz şöyle bahsetmek istiyorum. Yani, "Hadi, ben bugün, eee, ne hobi kazansam?" diyerekten hobi kaza elde edilmiyor aslında, biliyor musun? Bir şeyler zaten, eee, ben biraz hissiyata önem verdiğim için bir şey beni mutlu ettiği zaman ve mutluluğunu sürdürdüğü zaman, o benim zaten günlük hayatımın bir parçası oluyor. O benim bir hobim oluyor zaten aslında. Bunu a eee, ufak bir örnekle, eee, belirtmek istiyorum. Mesela bu bir kahve alışkanlığı bile olabilir, yani. Her gün sabah kalkıp gidip dışarıda kafede oturup kahve içmek bir hobi mesela. Evet.
Hımm. İçten geliyor senin için. Hı hı. Hı hı. Hımm. Ben şöyle düşünüyorum. Eee, bölüyorum ama çok kısa şundan bahsetmek istiyorum. İnsanlar, eee, hobi edinmek için bence, eee, web sitesinde araştırmalar yapıp web'de yapıp, böyle, ne bileyim, bazı kurslara gidip kendini ki daha keşfetmemiş insanlar da olabilir. Bizler keşfetmişiz. Onlar da bence buralardan, eee, bilgi edinip kendilerine yön verebilirler diye düşünüyorum. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak.
Estağfurullah, buyurun. Hı hı. Evet. Hı. I hı. E, tabii. Tabii ki. Kesinlikle öyle. Çok katılıyorum, teşekkür ederim.